Đấy, nhưng mà thực ra thì mình thấy, ơ, <chuckles> ờ, đó là một cái ước mơ, một cái lý tưởng gì đó. Thì, ờ, mình cũng vẫn đang cố gắng từng ngày để thể thực hiện được, nhưng mà được hay không thì thực ra nó cũng chưa có biết chắc được, đúng hông?
Ừm. Ừm, sao? Ừm. Đúng rồi, phải, gọi là, ờ, may mắn và nỗ lực nữa. Nó, cho nên là mình cũng hy vọng á. Ừm, đúng rồi.
Ừm. Đúng, chính xác luôn. Phải có duyên nữa cơ, có duyên có thời nữa, đúng hông? Đấy. Ừm. Đấy.
Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là nó cũng sẽ không dễ dàng đâu. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình không bỏ cuộc á, và mình cứ cố gắng từng ngày, từng ngày, thì mình nghĩ là trong tương lai thì thế nào chúng ta cũng sẽ đạt được những cái ước mơ của mình, phải hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Đấy. Đúng, đúng. Ừm. Mình đồng ý nha. Mình cũng cảm ơn những cái chia sẻ, cũng cảm ơn bạn lắng nghe mình nha. Bye bye.
OK, cảm ơn bạn nhiều nha. Chúc bạn có một ngày tốt lành ha. Chào.